हुँ।
तो फिर उनको असफलता और ये सब चीज़ें ना फिर वो म इसके इतने मायने रहते भी नहीं हैं।
हुँ, नहीं रहता है और इसीलिए मतलब ये है कि थोड़ा मुझे लगता है कि जो उम, खुद को सँभालने की बात है ना वो तो एक्चुअली देखा जाए तो हमें खुद को ही सँभालना पड़ता है, कोई और आकर तो सँभालता नहीं है। यू नो और किसी से उम्मीद लगानी भी गलत है, तो
हुँ। बहुत सही है, बिल्कुल सही। इवन तो किसी अपनों से भी नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है।
हाँ। बिल्कुल नहीं, अपनों से क्योंकि देखिए अगर आप बोलने भी जाएँ तो उनके पास अपनी इतनी समस्यायें होती हैं उनके पॉइंट ऑफ़ व्यू से ना। तो आप क्या बोलोगे उनको भी। तो जो
वही ना। हुँ, सभी अपनी-अपनी चीज़ों से ना वो उलझ उलझ रहे होते हैं, जूझ रहे होते हैं।
हाँ, हाँ।
अपनी-अपनी चीज़ों से। तो इससे अच्छा खुद को सँभालना ही मेरे खाल मेरे मुझे तो लगता है जिन लाइफ को जीने की ना सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी है।
उम, तो ये है कि हुँ। मुझे लगता काब
कि ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखने किसी से।
सही है, सही है एकदम। और मुझे लगता है कि थोड़ा पॉज़िटिव आउटलुक रखना चाहिए कि जो हुआ है सही हुआ है, जो होगा वो भी सही होगा। यू नो जो चीज़ अपने लिए नहीं थी शायद इसीलिए नहीं हुई। यू नो अ, जो हो रहा है हाँ, वो होनी नहीं थी या हमारे लिए सही नहीं थी शायद यू नो। हमारी लाइफ में कोई एक अ, मतलब ये वाला घर बनना था या ये फ्रेंड्स आने थे या ये कोई भी नो मतलब फैमिली मेंबर्स ही बनने थे। हुँ, तो वो वैसे ही
हाँ। औ वो शायद होनी भी नहीं थी। अ, ह हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल स अ, वैसे कुछ सही बताऊँ, अब जो लाइफ का जो आपकी जो न स्टे अ, स्ट्रेटेजी तो क्या ही बोलूँ, मैं जैस सोच जो है ना जीने का तो तो वो काफ़ी सही है। और मुझे लगता है उनका होना चाहिए ऐसा। अगर खुद को ज़्यादा अ, उसमें ज़्यादा टेंशन से अगर दूर रखना है ना तो पॉज़िटिव आउटलुक बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा।
हुँ। हुँ, हुँ। मुझे लगता है अच्छे से अच्छा इंसान बनना ज़्यादा ज़रूरी होता है। बट ठीक है अच्छा लगा आपके हुँ।
हुँ। अमीर से ज़्यादा अच्छा इंसान बनोगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा है।
याह, याह। नहीं अच्छा लगा आपके विचार सुनके यू नो। तो अच्छा लगा मिलके।
ए, याह, याह। नहीं मुझे भी। वैसे बहुत दिनों बाद हुई हमारी बात। अच्छा है, वाह!
हाँ, ठीक है। देखिए अभी बस ठीक है अम, आपकी आगे के जीवन के लिए शुभकामनाएँ आपके लिए।
हाँ, हाँ। आपको भी बहुत शुभकामनाएँ, है ना। और अपना ध्यान रखो।
ओके, जी। याह। बिल्कुल, आप भी।
बाकी फिर क कहीं मिलेंगे तो ज़रूर, बात करेंगे।
ज़रू

तो मेरे हिसाब से ठीक है, अगर आपका एक कुछ आपको लगता है कोई सपना पूरा नहीं हुआ है, तो वो ऐसा नहीं है कि आपके बाकी सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। मतलब जहाँ तक मुझे लगता है।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ।
तो आपको कभी लगा नहीं ऐसा, कि जैसे आप बोल रहे थे सिंगर बनना है, पर ठीक है, हुआ नहीं।
ये है हुँ, हुँ। नहीं एक्चुअली मैं जैसे-जैसे बड़ी होती गई, ये सिंगर बनने का सपना तो एक्चुअली बहुत बचपन का था जब मैं स्कूल में थी। अ, 8th-9th में ऐसे थी क्योंकि उस टाइम पता भी नहीं होता है ना, हाँ, उस टाइम पता भी नहीं होता और ऑप्शन्स क्या हैं करके, <smacks lips> लेकिन खैर घर का माहौल तो आपको पता है इंडिया में जनरली अ, मतलब ऐसा नहीं होता है किसी का भी कोई कि को है ना?
अच्छा! अच्छा, ठीक है, वो होता है सबका। हाँ। हुँ। हाँ, वो हम, <chuckles> हम थोड़ा ट्रेडिशनल उसमें जाते हैं, कि आपको थोड़ा जॉब से रिले म मिडल क्लास से बिलॉन्ग करते हैं। ऐसा तो है नहीं आपकी रिच है वो समझ सकता हूँ।
हाँ। हुँ, हुँ। हुँ। नहीं, सही बात है। लेकिन अ, पता है जैसे-जैसे बड़े होते गए ना तो ऐसे लगा कि शायद अच्छा ही हुआ, क्यों पता है? मुझे लगता है सिंगिंग करने के मेरे हिसाब से 3 कारण हैं, या तो आपको शौक है गाने का, ठीक है? या फिर आप फेमस होना चाहते हो या फिर आपको पैसे बनाने हैं। देखो, फेमस है ना, तो फेमस और पैसे आप किसी और चीज़ से भी हो सकते हो। राइट? सिंगिंग करके ही कोई ज़रूरी नहीं है।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ, वो तो है। हाँ, हाँ। हाँ, वही है। हाँ, वो बाकी बहुत सारे ऑप्शन्स हैं, वो सही कह रहे हो आप। हुँ।
है ना? औ हाँ और अगर शौक से सिंगिंग करना है, तो वो तो मैं घर पे भी कर सकती हूँ, उसके लिए ऑडियंस का होना तो कोई ज़रूरी नहीं है, यू नो।
<chuckles> बाथरूम सिंगर भी बन सकते हैं ना। <chuckles>
बाथरूम भी बन सकती हूँ, मैं लिविंग रूम में भी, ड्रॉइंग रूम में भी बैठकर गाना सुना सकती हूँ। अपने फ़्रेंड्स को तो सुना सकती हूँ।
हाँ। मतलब वही है, खुद को सैटिसफ़ाई तो करना ही है, ठीक है, कि नहीं। <chuckles> सिंगर है तो ऐसे ही सही। तो सिंगर मतलब सिंगर ही था आपका वैसे ही कुछ और भी सोचा था। जो आपको लगता है कि नहीं यार, अगर ये वो सपना पूरा हो जाता तो शायद मेरी लाइफ कुछ और होती।
हुँ, हुँ। हुँ, नहीं फिर मैंने बस अ, म्यूज़िक क्लास जॉइन कर ली। हुँ। नहीं, नहीं। नहीं, नहीं। नहीं, सिंगर ही था, क्योंकि ए एक्चुअली क्या होता है ना जब छोटे होते हैं, तो अगर कोई सिंगिंग वगैरह करता है तो सारे दोस्त वगैरह बोलते रहते हैं, "अच्छा तुम सुनाओ, तुम सुनाओ।" तो फिर थोड़ा वो लगता है अच्छा ये तो काम मैं कर सकती हूँ, ये पता होता है। लेकिन फिर ऑब्वियसली पेरेंट्स ने तो कहा मतलब पेरेंट्स भी बोलते थे, "हाँ, हाँ ठीक है, ठीक है, बन जाना।" लेकिन देखिए जो फेमस सिंगर्स हैं, उन लोगों की फैमिलीज़ पूरी-पूरी बॉम्बे शिफ्ट हो गई या यू नो ऐसे होता था हमारा वो तो, मैं खुद भी नहीं सोच सकती थी कि मैं अपना स्कूल या कॉलेज छोड़ के मैं अ, सिंगिंग के लिए जाऊँ। क्योंकि देखिए इतने सारे स्ट्रगलर्स आते हैं मुंबई में, उसमें से कोई 1 आध ही बनता है, यू नो।
हाँ, हाँ, हाँ, होता है। <chuckles> हाँ, हाँ, वो तो है यार। बहुत-बहुत यार।